ก็เห็นด้วยนะคะว่า จริง ๆ แล้วอะค่ะ เอ่อ มนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องสื่อสาร เราอยู่ในโลกใบนี้ อยู่กับคนมากมาย มันก็ต้องสื่อสารถูกไหมคะ แต่การสื่อสารเองอะค่ะ มันจะมีอยู่ 2 อย่าง คือ หนึ่ง สื่อสารด้วย ภาษาพูด กับภาษากาย เออ มัน จ มันจะมีอยู่ 2 สื่อสารนะคะ แต่ ณ ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ ปกติอะเราจะบอกว่าการสื่อสารมันจะมีอยู่ 2 อย่าง คือภาษากาย และ เอ่อ ภาษาอะไรนะเมื่อกี้ ส เสียงใช่ไหมคะ ส เสีย เสียง เออ ใช่ คำพูด ใช่ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องเป็น 3 แล้วคุณบ้าน ในมุมของ ของ ของหมวก คือ 3 คืออะไร ช่องทางสื่อ social ต่าง ๆ คืออันที่ สาม
ค่ะ ใช่ อืม ถ อา ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ อะฮะ เสียง ใช่ คำพูด ใช่ไหมคะ? อา อา 3 เหรอคะ? อา อ๋อ จริงด้วย อา ใช่ ๆ เออ ทางนี้บ้านก็เห็นด้วยนะ เพราะว่าปกติเราอะก็จะใช้ social แล้วก็พิมพ์แชตกันเสียส่วนใหญ่อะเนาะ อืม ใช่ อืม
อืม อืม ใช่ ๆ ดังนั้นบางทีอะถ้า แต่ถ้าพูดถึงอย่างที่คุณบ้านบอก ก็คือเจอหน้า สื่อสาร เห็นสีหน้าแววตา โอเค รู้เลย ภาษากายถูกไหมคะ น้ำเสียง ภาษากาย บอกเลย บอก อย่าง อย่าง เอ่อ อันเนี้ยเราจะรู้เลยว่า "อ๋อ เหรอคะ?" อืม ร ถ้าฟังน้ำเสียงแบบนี้รู้สึกยังไง "อ๋อ เหรอคะ?" ถ้า ถ้า ถ้าแบบเนี้ยค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม ใช่ อืม อา เราไม่เห็นว่า เออ
เอ่อ ถ้า ถ้าพูดแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็แบบสมมุติเราอยู่ด้วยกันแล้ว เอ่อ สมมุติว่า ณ ตอนเนี้ยค่ะ เอ่อ บ้านกับหมวกอยู่ด้วยกัน แล้วหมวกพูดประโยคแบบนี้ แล้วก็มองหน้าบ้านอะ "อ๋อ เหรอคะ?"
อืม อืม ค่ะ อา อืม บางที บางทีเราไม่เห็นสีหน้าเนาะ
บ้านรู้สึกยังไง? รู้สึกยังไงคะน้ำเสียงนี้? เออ ถ้าอย่างเงี้ย
แต่น้ำเสียงค่อนข้างเย็นชา เออ น้ำเสียงแบบ น้ำเสียงแบบแข็ง ๆ เย็นชา ถ้าเราไม่เห็นหน้าเราจะรู้สึกว่า "เฮ้ย! เขาไม่พอใจอะไรเราไหม?" อันนี้บ้าน บ้านฟังจากน้ำเสียง เออ
แทบจะเย็น อา อ แล้ว อืม เออ เออ มีประเด็นแน่ มีประเด็นแน่ แน่ งานเข้าแน่ ใช่ไหมคะ เออ อันเนี้ยมันคือน้ำเสียง มันสามารถรับรู้ได้เลย ซึ่งเราจะรู้เลยว่าความสัมพันธ์นั้นน่ะหรือน้ำเสียงนั้นน่ะมันต้องมีประเด็นอะไร แล้วจะต้องสื่อสารยังไง เราสามารถตอบได้เลยว่า เอ่อ หรืออย่างเช่นเราคุยกันบอกว่า "เอ๊ย! คุณบ้านวันนี้เนี่ย เราไปเจอเรื่องดี ๆ มา เราอยากจะแชร์ให้บ้า คุณบ้านฟังมากเลย แล้ว บ คิดว่าเป็นทางเดียวกับบ้านเลย คิดว่าบ้านต้องชอบแน่ ๆ เลย" อา เราจะรู้สึกว่า โอ๊ย เป็นกันเองสนิทสนม ถูกไหม เราจะรู้สึกแบบนั้น แต่ถ้าสมมุติผ่าน social เอ่อ ต้องทำอย่าง แบบนี้ ๆ ฉันไปเจออย่างงี้ มาอย่างงี้ นี้นะ
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อา อืม อืม

แบบผ่าน Social เรา เราพิมพ์เป็นตัวหนังสือเนาะ ใช่ อือ
จ้ะ หรือ เออ ๆ เออ ค่ะ เป็นตัวหนังสือบอกว่า อย่าง งี้ ๆ นะ ค่ะ อ่า ส ม มี มีพิมพ์ออกมา คือคำว่า ค่ะ รู้ไหม ไอ้คำว่าค่ะ คำเดียวมันชอบหรือไม่ชอบ? มันอารมณ์ไหน หรือมันยังไง?
อ้อ ค่ะ เออ นั่น นั่นสิ ใช่ เราก็ไม่รู้เนาะ บางทีคนนั้นอาจจะแบบอั๊ดอาน อ่านผ่าน ๆ แล้วก็แบบไม่ได้สนใจก็พิมพ์ ค่ะ แค่นั้นบางที หรือที่ ที่บ้านเคยเจออะ เช่น พิมพ์หัวเราะ "ฮ่า ๆ ๆ ๆ" แต่ความจริงแล้วอะ บางทีอาจจะแบบ เราไม่ได้ขำกับสิ่งที่เขาพูดจริง ๆ ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ อันนี้มุ บ้าน บ้านก็เลยมองว่าการคุยกัน น้ำเสียงอะ ถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้า แต่การที่เราได้ยินน้ำเสียง ที่ ที่คุณหมวก เอ่อ ยกตัวอย่างมา เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ ซึ่งมัน มันก็เป็นความรู้สึกที่เราจับต้องได้นะ เออ แล้วยิ่ง ถ ยิ่ง ใช่ อืม แล้วยิ่งถ้าเราเห็นหน้ากันน่ะ เออ แล้วยิ่งถ้าเราเห็นหน้ากันอะ เนาะ สายตาแล้วก็พฤติกรรมอะ บางทีมันก็สื่อได้ด้วยเนาะ ค่ะ
อืม เออ ค่ะ ค่ะ เออ <chuckles> เออ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม จริง ดังนั้น เอ่อ กำลังมองอีกอันหนึ่ง คือ คะ ค่ะ มันก็ภาพ อือฮึ ใช่ ใช่ ดังนั้นจริง ๆ แล้วอะค่ะ ไม่ว่าจะสื่อสารทางไหนก็ตาม ภาษากาย เจอหน้าหรือแค่น้ำเสียง หรือแม้กระทั่ง Social มันก็ต้องมีเทคนิคของการสื่อสารที่มันไม่เหมือนกันด้วย จริงไหม?
ค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่
เพื่อลดการขัดแย้ง อันเนี้ย ซึ่งถามว่าส่วนใหญ่อะ มนุษย์ทุกวันนี้ที่มีปัญหากันเนี่ย หรือที่อเราเห็นมันน่ะเหยียบเท้ากัน แล้วมันตะลุมบอนกัน หรือมันมีเรื่องกันเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากอะไร? คำพูด คือการสื่อสารทั้งนั้น เออ คำ
อืม อา ๆ คำพูด ใช่ ใช่ หรือ หรือบางทีไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำค่ะ ใช่ไหม? เนาะ อา มองหน้า เออ บาง บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมองก็ได้เนาะ เออ <chuckles>
ค่ะ อืม ภาษากาย ใช่ไหม? มองหน้าเหรอ มองหน้าเหรอ? อ่า แต้ว หันไปอีกทีหนึ่งฟันร่วงหมดปาก อะไรเงี้ย <chuckles> เออ ป เออ คือ "ก็หน้าฉันมันเป็นแบบเนี้ย น้า หน้าฉันมันช้อบ อะไรนะ พร้อมปะทะ" อะไรอย่างเงี้ย ถูกใช่ไหม? <chuckles> ค่ะ
เออ ใช่ บางคนอะ บางคน คือต้องเข้าใจเขาเนาะว่า หน้าตาเขาอะบางที คือเขา เขาไม่ได้ยิ้ม แต่ว่าเขาอะไม่ได้ตั้งใจที่จะ ไม่ได้หาเรื่อง หรือว่าอะไร คุณ คุณหมวกเคยเจอหน้าคนแบบนี้ไหม? เออ แต่ว่าความจริงอะ ความ ความจริงเขา เขาก็คือแบบ เขาไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าคนที่เห็นหน้าเขาแล้วอะ เขาไม่ยิ้ม ก็คิดว่าเขาอารมณ์ไม่ อะ เออ บางทีบ้าน ก็ ก็เคยเจอ
อืม <chuckles> มี เป็นเรื่องปกติ เออ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่